अ, मैं ना अपनी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और सच में इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि जो मेरे रोज़मर्रा के कार्य होते हैं ना, वो एकदम से इतना ज़्यादा फिर उनका अ, प्रेशर आता है कि फिर इकट्ठे करने पड़ते हैं। होता ऐसा है कि अ, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मेरी जो काम टालने की आदत है, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब अ, अगर मेरे पास समय होगा और मुझे ऐसा लगता है कि बाद में भी किया जा सकता है, तो मैं उस समय नहीं करती। ऐसा लगता है ठीक है, बाद में कर लेंगे। और आप समझ सकते हैं कि एक आलसपन बहुत ज़्यादा है, और आख़िरी समय तक की बचाए ली अ, बचा कर के रखती हूँ और फिर फिर जल्दी-जल्दी उसे करती हूँ। इस चक्कर में कई बार तो ऐसा होता है कि जो कार्य होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा काम होते हैं कि बस उनको अगर सही समय से कर लिया जाए तो ठीक है, अगर उनको इकट्ठे करके रख लें, तो फिर समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा कार्य हो जाते हैं। तो समझ नहीं आता, इस आदत को कैसे मैं निजात पाऊँ, कैसे इसको ठीक करूँ। तो क्या कुछ आपके पास ऐसे सुझाव हैं जो आप बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी आदत को ठीक कर सकूँ, और जो अपनी रोज़मर्रा की जीवनशैली है उसको सही कर सकूँ? तो ज़रूर बताइए मुझे।
जी, बिल्कुल अ, समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को और कहीं न कहीं आप अपने अ, काम को टालने की वज़ह से काफ़ी परेशान हो और ये परेशानी की बात भी है, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप टालते हो तो मन में बोझ बना रहता है कहीं न कहीं, समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। लेकिन देखिए मैं कुछ सुझाव दूँ आपको, उससे पहले अ, मैं थोड़ा चा चाहता हूँ कि चीज़ों को मैं थोड़ी और बेहतर तरीक़े से समझ पाऊँ। इसके लिए ना मैं आपसे ना कुछ छोटे-मोटे सवाल पूछूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनका ना खुलकर अ अ, जवाब दें, तो ये होगा कि अ, इससे मैं और बेहतर जान पाऊँगा और फिर हो सके तो मेरा जो अ, सलाह है या सुझाव है वो आपके काम आ सके, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस तरीक़े के काम हैं जो ज़्यादातर टालते हो, आपकी दिनचर्या में? इन सब के बारे में बताइए, जी।
हुँ। जी। हाँ जी, अगर मैं बात करूँ ना कि कौन-से कार्य है, तो सच बताऊँ ना मेरा जो अ, हर रोज़ के ही काम होते हैं और चूँकि मैं शहर में अकेली रहती हूँ तो कोई है भी नहीं है, जो टोका-टाकी करें। तो द ऐसा है कि अगर मैं कपड़ों को लेकर ही बात करूँ ना तो ऐसा होता है कि इकट्ठे होते जाते हैं होते जाते हैं, चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, तो ऐसा होता है कि एक साथ अ, उनको इकट्ठे करके रख लेती हूँ कि किसी दिन जिस दिन काम नहीं होगा ज़्यादा, उस दिन करूँगी। और काम जो है मेरा जो है, घर से ही रहता है और पढ़ाई भी अ, कह सकती हूँ कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी जाना, मैं हफ्ते में 1-2 दिन ही जाती हूँ बाक़ी तो ऑनलाइन जो है सभी सोर्स मौजूद हैं तो वहाँ से पढ़ लेती हूँ। तो ऐसा होता है कि सच में पढ़ाई भी इतनी भी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना कि एग्ज़ाम जब आ जाते हैं तब उसके 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करती हूँ कि भई अब तो पढ़ी पढ़ना ही है कैसे भी करके एग्ज़ाम आने वाले हैं और फिर जल्दी-जल्दी पढ़ाई करूँगी, कुछ छूटता है, कुछ पढ़ लेती हूँ, कुछ रह जाता है। तो सच में ये जो आदत है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी है और आप समझ सकते हैं कि कपड़े, चाहे घर के काम हो, चाहे किचन के काम हो, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, मैं हमेशा टाल-मटोल करके उनको एकदम आख़िरी के जो पल होते हैं ना उसमें करने की कोशिश करती हूँ और फिर ब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जी।
बिल्कुल, महसूस कर पा रहा हूँ आपकी बातों को कहीं न कहीं आप घर के जो बेसिक काम होते हैं। उन सब चीज़ों को भी टाल देते हो और रही बात एग्ज़ाम की तो आप 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो। समझ पा रहा हूँ आपकी बात को अ, देखिये पढ़ाई तो जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो पढ़नी चाहिए, शुरुआत से ही क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है। लेकिन देखिये मैं कुछ बताऊँ उससे पहले थोड़ी बात और जानते हैं। जैसे कि ये जो आदत है ये क्या आपके पढ़ाई या काम या नींद या रिश्तों में कैसे असर डाल रही है? तो जैसे आपने बताया आप देखि दुःखी तो दिख ही रही हो। लेकिन आप अपने मानसिक स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपकी दिनचर्या में क्या प्रभाव पड़ रहा है? इन सब के बारे में बताइए।
हुँ, अगर मैं मानसिक स्तर पर बात करूँ न तो अ, समझ सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप में अ, कमतर महसूस होता है कि बाकी लोगों से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ या फिर मैं उतनी ज़्यादा काबिल नहीं हूँ, जितनी होनी चाहिए और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं तो मतलब कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। हमेशा आख़िरी समय के लिए बैठी रहूँगी और आलस्य के चलते जो है अ, बहुत ज़्यादा काम भी बिगड़ जाते हैं जो कि मेरे और फिर स ना तनाव बहुत ज़्यादा होता है। सच में इतना ज़्यादा तनाव होता है कई बार तो मैं मतलब इतना परेशान हो जाती हूँ, सोच-सोच कर कि मैं कर क्या रही हूँ? मतलब इतनी कोई ख़ास काम भी नहीं है। ख़ुद के मेरे काम हैं और सच बताऊँ न मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ इन बातों को सोचने के बाद। जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, सुन रहा था आपकी बातों को ध्यान से। और कहीं न कहीं देखिए अ, ये जो अ, काम टालने की आपकी आदत है और इनसे ना अ, आपके मानसिक स्थिति पे भी असर पड़ रहा है, और इसके वज़ह से आप एक अ, आपके अ, बातों पे भी दिख रहा है कि हाँ, आप परेशान हो काफ़ी। तो अ, क्या घ घर वाले को आपने बताने की कोशिश नहीं करी कि अ, घर में बताऊँ किसी को कि मैं इन सब चीज़ों से जूझ रही हूँ अ, चीज़ें सही नहीं चल रही, मैं मानसिक रूप से भी थोड़ी बीमार हूँ? तो उन्ह उन्होंने क्या सलाह दी, या आपने अ, बात ही करने की कोशिश नहीं की?
जी अ, अगर मैं घर वालों की बात करूँ, तो जैसे मैंने उनको कहा है कि, "मेरा यहाँ मन नहीं लगता शहर में और बहुत अकेलापन फ़ील होता है, और कई बार तो मैं काम करने जाती हूँ, लेकिन उतनी रुचि नहीं दिखती।" तो अ, थोड़ा-सा वो अकेलेपन को और एक तरह से मानसिक बीमारियाँ जो होती हैं, मुझे लगता है जो इंडियन्स फैमिली होती हैं, वो बहुत कम समझ पाती हैं। उनको लगता है कि कार्य करना चाहिए चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो मैंने कई बार अ, कोशिश करी अपनी मम्मी को बताने की, तो उनका ये रहता है कि अ, "ठीक से खाया करो, ठीक से सोया करो, सब ठीक हो जाएगा।" तो यही है, कोशिश के तौर पर और मैंने बहुत ज़्यादा जो है परिवार वालों से बात नहीं करी, बहुत ज़्यादा ये नहीं किया है कि अलग से कोई समय निकाल कर के उनके यहाँ ज गई हूँ, और बाकी के प्रयास करे हों। खुद को थोड़ा-सा संभालने की कोशिश करी है, कई बार समय-सारणी भी बनाई है खुद को एक तरह से जीवंत महसूस करवाने के लिए, लेकिन सच बताऊँ, कुछ भी काम नहीं आया है।
बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ। तो आपके कोई अ, द आप अकेले रहते हो, या आपके कोई अ, दोस्त तो होंगे जिनके साथ आप ये सब चीज़ें अ, शेयर कर पा रहे हों कि आपकी जो अ, मानसिक स्थिति चल रही है? और कहीं न कहीं देखिए, आप अकेले भी रहते हों, तो चीज़ें थोड़ी मेसी हो गई हैं। समझ पा रहा हूँ आपकी बातों, तो आप अपनी दोस्तों के साथ अ, ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहें?
हाँ जी। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ ना, तो देखिए जैसे मैं अकेले रहती हूँ, नया शहर है मेरे लिए ये, और बहुत ज़्यादा मैं किसी से इतना मिलना-जुलना भी नहीं है। सहपाठी हैं, वो भी यहीं शहर में ही रहे हैं और हमेशा से, उनका जन्म ही यहीं हुआ है। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि आप मुझे अकेला समझ सकते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ यहाँ पर। और इतना ज़्यादा किसी से मेल-जोल भी नहीं है जिससे मैं अपनी मन की बातें कह सकूँ, या फिर जो अभी मैं समझ पा रही हूँ, जिस तरीक़े से मेरे कार्य चल रहे हैं, और उतना अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पा रही हूँ अपने कार्यों में। पढ़ाई तो ऐसे-तैसे हो भी जाती है कि ठीक है, पढ़ना है, और इतना ज़्यादा कोई बोझ भी नहीं है उसका। बस, तो होता है फिर मैं अपने मन में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और सच बताऊँ ना, मैंने प्रयास किया है, जैसे एक मेरी अ, मित्र हैं जिनको मैंने बताने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे लगता है, वो बहुत सीरियस नहीं लेते बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं लेते कि मुझे बहुत कोई परेशानी है। वो समझते हैं कि अ, "ये तो रोज़मर्रा का जीवन है और इस प्रकार की परेशानियाँ तो आती रहती हैं, इस इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये शायद तुम्हारे जो रहने का तरीक़ा है, उसी उसी से हो रहा है।" लेकिन मैं ये समझा समझा नहीं पा रही हूँ कि अ, पता नहीं मैंने कई बार सच में बहुत कोशिशें करी हैं ख़ुद से, अलार्म लगा कर के सही से समय करने की कोशिश करी है। लेकिन वो हो नहीं पाता है, तो मैं और ज़्यादा जो है अ, एक तरह से तनाव में आ जाती हूँ। और आख़िरी समय पर जब काम कार्य करती हूँ तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, और बस वो कार्य भी इस प्रकार संपन्न होता है कि वो कुछ चीज़ें अच्छी हो पाती हैं, कुछ बहुत ख़राब हो जाती हैं।
देखिए समझ पा रहा हूँ, कहीं न कहीं लोग आपके मानसिक स्थिति को ना बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। और आप परेशान हो, परिवार वाले भी कहीं न कहीं मानसिक अ, देखिए परिवार वाले नहीं लोग भी होते हैं वो मानसिक जो परेशानियाँ होती हैं उसको काफ़ी हल्के में ले लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं लेकिन इनको भी जैसे अ, फिज़िकल चीज़ें होती हैं उसकी तरह सीरियसली लेनी चाहिए, मेरा मेरा ऐसा मानना है, समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाओं को। और देखिए अ, मैं बस आखिरी बात पूछूँगा बस छोटा-सा बात है कि अ, आपकी नींद का अ, कैसा है? नींद का शेड्यूल कैसा है? स सही समय पर सो पाते हो उठ पाते हो या इसके बारे में बताइए?
जी। उ, जी। जी, अगर मैं नींद की बात करूँ तो जैसे अ, मैं सो सोने का प्रयास करती हूँ, लेकिन बहुत देर बाद नींद आती है। और अ, बीच-बीच में भी बहुत ज़्यादा खुलती है जैसे अ, 7-8 घंटे ल के लिए मैं बेड पे जाती हूँ, तो उस बीच आप समझ सकते हैं कि रात को 4-5 बजे मेरी नींद खुल ही जाती है और फिर बहुत देर प्रयास करने के बाद जो है मेरी जो नींद है वो लग पाती है, तो इस बीच भी मैं परेशान हो जाती हूँ।
बिल्कुल, बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ कहीं न कहीं आपकी नींद भी प्रभावित हो रही है और देखिए अ, जो परेशानी दिख रही है मुझे अ, टालने वाली कहीं न कहीं आपके ये अ, मानसिक स्थिति से भी जुड़ी है तो उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए आप थोड़ा ध्यान-व्यान करके अपनी इन सब चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इससे ये होगा ना कि आपको थोड़ी अच्छी अच्छा एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, तो य आपकी दिनचर्या भी धीरे-धीरे सुधरेगी। और हालाँकि जो आप टालते हैं चीज़ों को उसके लिए आप अ, ये कर सकते हैं ना 2 अ, मिनट की स्टार्ट रूल अ अ, फ़ॉलो कर सकते हैं, जैसे आप ज़्यादा सोचो नहीं बस अ, स्टेप ले लो, 2 मिनट के लिए जैसे ही 2 मिनट कब करो कम से कम, जैसे होता है ना कि हम टाल देते हैं चीज़ों को, तो आप सोचो मैं मुझे पढ़ना है तो मैं 2 मिनट पढ़ूँगी, टालना नहीं है। तो 2 म जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे फिर 2 से 5 मिनट हो जाएँगे, तो धीरे-धीरे ऐसे आप करते रहोगे न तो समय बढ़ता ही जाएगा। और देखिए अ, काम को तोड़ना भी ज़रूरी है, ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, तो काम को आप देखिए 1 घंटे का काम है, तो कम से कम उसमें आप थोड़ा अ, 2 बार ब्रेक ले सकते हो अगर मुश्किल हो रही है शुरुआत में, तो ऐसे करके काम को तोड़ना ज़रूरी है, और कहीं न कहीं आप थोड़ी परेशान हो, ओवरथिंक करती हो, तो मैं कहूँगा फ़ोन को फ़ोन से दूरी बनाने की कोशिश कीजिए, काम के वक़्त फ़ोन को दूर रखिए, या फिर आप म्यूजिक वग़ैरह चला सकते हो अगर घर में म्यूजिक सिस्टम है, उसके साथ आपका मूड थोड़ा अच्छा रहेगा, हल्का लगेगा। और यही है बस अ, बस 25 मिनट फोकस करो कैसे भी अ, ये वाला रूल अपनाओ, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक 25 मिनट फोकस, तो ऐसे करके ना 3-4 राउंड आप चल सकते हो, ठीक है? अ, ज़रूरी नहीं कि हर काम पढ़ाई परफ़ेक्टली ही पढ़ना और बस शुरू कर दो, स्टेप ले लो, समझ गए आप? परफ़ेक्ट नहीं होना है बस काम को करना शुरू कर देना है, डन हो जाना चाहिए, परफ़ेक्ट तो बाद में कर ही लेंगे भई, जैसे कोई काम करना है, पढ़ना है मुझे ये चैप्टर, तो पढ़ना शुरू कर देना है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें अच्छी ही से पढ़नी है, इससे होता है ना कि कभी-कभी समय थोड़ा अ, कर नहीं पाते परफ़ेक्ट के चक्कर में, ठीक है? तो मेरी यही सलाह रहेगी जी।
हुँ। जी। हुँ। जी। जी, वाक़ई आपने बहुत ही गहराई से मुझे सुना है, और अ, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं, इतने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
जी आपका भी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा मुझे समझाकर और कभी घबराहट हो तो अ, 2 मिनट ब्रीदिंग लेना मत भूलना गहरी साँसें, ठीक है? धन्यवाद आपका।